Beh, sì, quando quando gli asset quando diciamo l c'è poco poca liquidità, no?
Mh-mh. No, non avevo proprio idea che perché tu evidentemente sei entrato molto presto, no?
Quando ci sono pochi sol Sì, sì, assolutamente. Molto presto e sono uscito al punto giusto.
<chuckles> Come quando esce dal forno l'arrosto. <chuckles> Hai controllato con lo stecchino? <chuckles> Co è? No?
<chuckles> Esatto, bravo, pizza cotta a punti <chuckles>
O col dolce, come i come col dolce.
No, no, ho co ho controllato con gli occhi e co' le sensazioni. Però appunto
Ma ha studiato qualcosa per diventare così sniper su queste mosse di finanziarie? Oppure hai fatto tutto al tuo intuito?
Beh, ho studiato ho studiato no, ho fatto tutto ad intuito, ho studiato le altre coin che erano già scoppiate qua le loro caratteristiche principali, sì, certo. Ma, ehm, v voglio dire, tu cosa scambi? Mi hai detto NQ mi hai detto che scambi NQ. Eh, è molto più complicato è molto più complicato ma certo. Ma certo, ma assolutamente, perché le crypto sono meme sono utility e AI. Quindi queste 3 categorie, diciamo, chiunque può capire se un sito ha validità o no, no. Cioè se se diciamo ha potrebbe avere futuro o no, se è bella l'applicazione, se è bello il front end, se è bello cose che possono comprendere tutto. NQ è un lavoro da banca, è una cosa da c z hedge fund, sai grandi fondi, l è la cosa più liquida del mondo, è la cosa che più si muove al mondo e che più ti fa rischiare, no?
Ma dai! Ma dai, assurdo. Sì, scambio Nasdaq, non so se conosci il pair. Delle Cripto? Ma ne sei proprio sicuro? Mh. Okay. Mh, mh. Mh, mh, mh. Eh, non pensavo che le Cripto tradare le Cripto fosse più facile, però sicuramente se lo dici tu mi mi fido perché sei sicuramente più esperto.
No, vabbè, poi prova prova. Io ti parlo solo per esperienza. Prova, vedi anche tu, però diciamo Forex è la cosa meno rischiosa. Lo il parlo di però operaz e tu, quindi leva, no, Forex è la cosa meno rischiosa. <sniffs>
Mh-mh. Ah, quindi ah, davvero? Quindi se tradassi, per dirti, €, $ riuscirei ad avere buoni profitti secondo te?
Beh, meno rischioso di NQ, anche di Bitcoin. Si muove di meno, no. Più lentamente.
Okay, perché io stavo pensando proprio di aprire cioè di diventare un trader anche del Forex, oltre che di NQ.
Dai, Forex, sì,
Se pensi che si muove bene, potrei anche pensare di aprire un conticino.
Devi stare attento alle tasse, come perché le tasse si pagano in un modo particolare per EUR e USD.
Dai, non ci p credere cioè cambia in base al pair?
Sì.